Pero, ¿alguna vez las obras te han salvado, por ejemplo, una cena, un almuerzo, o te han generado algún problema luego?
Afortunadamente ningún problema, pero me ha salvado en más de una ocasión. La verdad es que yo suelo
Cuéntanos una anécdota.
yo suelo cocinar, a lo mejor, todos los domingos para la semana, ¿no? Para mí y para mi esposo, y
Sí.
ya me ha pasado que luego no me acuerdo que tengo ciertas cosas congeladas, y de repente descubro que tenía ya pollo marinado congelado, ¿no? O en, en alguna cena me encontré milanesas. Y, bueno, fue, es superbonito encontrarte eso, y ya saber que no tienes que hacer nada más esa noche, justo, para para poder cenar.
Claro. Oye, qué bien. Sí, claro, y eso te ha salvado la situación, te ha salvado, por lo menos, la cena, o o el almuerzo, es verdad.
Claro, yo s en todo. ¿Sabes qué tan bien cocino?, bueno, hago. Me gusta hacer burritos, burritos con ajá, burritos con con huevo, con jamón, etcétera, los envuelvo en papel aluminio y los congelo. Y entonces ya un día que no tenga ganas de hacer desayuno, o que tenga prisa, etcétera, pues, nada más lo agarro, lo pongo en un plato, 3 minutos en el mi microondas y ya está.
Ay, qué rico, me encantan. Delicioso. Qué rico. Qué bien. Entonces, tu familia debe estar muy contenta, porque, imagínate, tiene a una persona en casa que se encarga de la comida, y de no despreciarla.
Oye.